بُصّي، أنا محتاجة إن أنا أتكلّم معاكِ شوية، و وعايزه أتكلّم، وأفضفض، أنا دايمًا باحس بتأنيب ضمير أوي لمّا آخد أي راحة لنفسي، أو إن أنا مثلًا أحس إن أنا خلاص فصلت من الشغل، أو الدراسة عمومًا، أي حاجة عمومًا باخدها، باحس إن أنا مأنبة مأنبة ضميري، ومأنبة نفسي، "إن إزاي أنتِ كان في الوقت اللي أخدتِ فيه راحة كنتِ ممكن تشتغلي، كنتِ ممكن تطوّري، كنت ممكن تبقي أحسن، كنتِ ممكن تخلصي شغلِك، كنتِ ممكن تخلصي حاجات متراكمة." باقعد ألوم في نفسي أكتر، وأبُص للوقت اللي أنا ما عملتش فيه حاجة أكتر من الوقت اللي أنا عملت فيه، مع إنِّك لو قار لو أنا قارنت مثلًا هاحس هتلاقي إن الوقت اللي أنا شغّالة فيه، أكتر، بكتير، جدًا أضعاف الوقت اللي أنا قعدت فيه، وأخدت فيه راحة. بالوم نفسي دايمًا، دايمًا بسبب إن أنا باخد راحة، وإن أنا ب باريّح نفسي من الشغل، وضغط الشغل.
آمم، أنا فهمتِك والله، وواصل لي فعلًا إحساسِك، وقد إيه فكرة إن أنتِ تقعدي تلومي طول الوقت، وتحسّي بالذنب ده شيء صعب جدًا، إن طول الوقت تحسّي بالذنب على حاجة، يعني أنتِ بتلومي نفسِك على حاجة، فكرة إن أنتِ تاخدي إستراحة تريحي فيها، فيعني أنا يعني الموضوع صعب قد إيه عليكِ، بس أنا عايزاكِ بس تهوّني على نفسِك، وتاخدي الموضوع يعني بأريحيّة شوية، وب وفكّري بطريقة أهدي شوية، لإن أنتِ دلوقتي بتشتغلي، فطبيعي جدًا إن أنتِ تبقي حابّة تفصلي، لكن فكرة إنِّك أنتِ تقعدي تلومي نفسِك طول الوقت، اللي هو إيه لأ، ده أنا المفروض كنت أتعلّم، المفروض كنت أدرس، المفروض كنت أشتغل أكتر. وكده يعني الموضوع أكيد مأثّر عليكِ أوي، ومسبب لِك إرهاق جسدي، وتفكير طول الوقت، طبعًا الله يعينِك في التفكير ده، بس قولي لي كده، هو أنتِ بتشتغلي إيه؟ أو يعني إيه ال إ إيه نوع شغلِك ال أو عدد الساعات الشغل بتاعتِك، اللي أنتِ طول الوقت آآ ب بتشتغليها، وبتبقي عايزه تاخدي فترة راحة؟ أو الفترة الراحة اللي بتاخديها بتبقى قد إيه؟ يعني احكي لي أكتر كده.
بُصّي، أنا باشتغل آآ، باشتغل freelancer ف فالفكرة في الشغل ده إن هو مش محدود بحاجة معيّنة لازم أخلّصها، أنا ممكن أفضل أشتغل على مدار اليوم، فإن أنا ف وممكن أكون ما خلّصتش الأوردرات اللي بتيجي لي وكده، ف فممكن مثلًا أكون مقصّرة مثلًا ساعة أو 2 لإن أنا شغالة على مدار 24 ساعة، يا دوبك أنا بانام يعني شيلي من ال24 ساعة شوية للنوم وللأكل آآ، وخلاص. أنا م معظم الوقت بقى كده في الشغل وبس، فلمّا لمّا مثلًا باتعب أو مثلًا أطلع إن أنا آكُل أو كده ف فأقول مثلًا إيه يعني لو ساعة خلّوهم ساعتين ريّحي شوية، فعلى ما أرجع مثلًا باحس إن أنا مضغوطة في الشغل والأوردرات اللي عليَّ فالاقي نفسي <tsk> نفسي أقول "ده أنتِ لو كنتِ جيتِ من بدري والساعة دي كانت هتفرق معاكِ ومش عارفة إيه، وكنت زمانِك خلّصتِ آآ، الجزء ده وكنتِ زمانِك عملتِ كذا" ف فبالاقي نفسي عمّالة ألوم نفسي، ما على وقت أنا ريّحت فيه نفسي، وفصلت فيه دماغي، وفصلت فيه تفكيري عن فكرة الشغل عمومًا، لأن الموضوع مرهق جدًا فكرة إن أنتِ ال اليوم كُلّه عبارة عن شغل مرهق جدًا، يعني ممكن يكون عندي ما فيش أجازات يعني على مدار الأسبوع أنا كُلّ يوم باشتغل آآ، ما عدا بس الوقت اللي بانام فيه و ولو ورايا مشوار معيّن، برضه حتّى أنا باقعد ألوم نفسي على فكرة إن أنا أخرج مع حد من صحابي و و وأسيب وأأجّل الشغل اللي ورايا، مع إن دي ممكن تكون مشاوير مهمّة جدًا، وحتّى لو مش مشاوير مهمّة دي إحتياجات أنا نفسي فيها وبيكون من مدة لمدة، ف فكُل ده بصراحة بيرهقني أوي وبيرهقني اللي هو طَب أنا أعمل إيه؟ طَب أنا يعني باقول في نفسي "طَب أنتِ تعملي إيه هتفضلي طول عمرِك كده؟ طيب مثلًا هتفضلي طول عمرِك مالكيش حياة غير الشغل آآ، ويوم ما تاخدي تأنِّبي نفسِك؟" فمش عارفة بجد الموضوع راهقني أوي، وتاعبني وتاعب أعصابي أوي.
إمم. ياه! أيوه. بُصّي أنا متفهّمة جدًا حِتّة إن أنتِ يعني مضغوطة أوي من كُتر التفكير ده والمعاناة اللي أنتِ فيها، لأن اللي أنتِ فيه ده معاناة، إن أنتِ مش قادرة تفصِلي شوية عن الشغل، وإن كل وقتِك كلّه شُغل بس و24 ساعة وطول الأسبوع، فالموضوع صعب وفكرة إن أنتِ كمان ما عندكيش إجازات لإن هو الشغل online وكده فمُتاح بالنسبة لِك إن أنتِ تشتغلي طُول الأسبوع وطُول اليوم. وإن أنتِ حتى بقيتِ تحسبي عدد ساعات نومِك. طَب أنا دلوقتي عايزه أخرُج مش عندي مشوار مهم أو كده وبقيتِ تحاسبي نفسِك إن أنتِ نزلتِ تقضِي مشوار، لأ يعني الموضوع قالب معاكِ بشكل صعب أوي، أنا عايزاكِ بس تهوّني على نفسِك وتاخدي الأمور ببساطة شوية ومش عايزاكِ طُول الوقت تفضَلي ت حاسّة بالذنب، يعني فكرة إن أنتِ تفصِلي من الشغل ده حق طبيعي جدًا ليكِ، فيعني آآ هوّني على نفسِك شوية، الموضوع إن شاء الله بسيط وهنوصَل لحل مع بعض بإذن الله. أنا بس أنتِ قُلتِ لي حِتّة إن أنتِ بتشتغلي براحتِك يعني من البيت، فدي حاجة كويسة. هل أنتِ مرتبطة ب بشُغل معيّن أو تاسكات معيّنة أو في جدول لشُغلِك عامةً والّا أنتِ ممكن تشتغلي آآ عادي وزي ما تخلّصي تخلّصي، ما فيش أي تأثير سلبي عليكِ؟ اشرحي لي الحِتّة دي أكتر.
لأ، هو هو في deadline للحاجة اللي أنا هاسلّمها وبابقى متفقة مع ال الclient اللي معايا، إن أنا هاسلّم له الحاجة، أنا باشتغل في إن أنا عارفة الشُنَط اللي بتتعمل باللولي دي، اللي هي بتتعمل handmade؟ آآ، أنا باعمل الشُنَط دي. ف ف فبييجي لي أوردرات، فالأوردرات فالأوردرات بت يعني بتاخد منّي وقت وعلى حسب كُلّ شنطة وعلى حسب حجمها وعلى حسب الشكل اللي باتّفق عليه أنا والclient وف فكُلّ حاجة بتبقى ليها وقت معايا، فلازم قبل وقت معيّن تتسلّم للشخص ده والشنطة دي للشخص ده، وساعات بيبقى عندي ضغط أوردرات بيبقى مثلًا ليّا شنطتين هيتسلموا في يوم، فالموضوع على فكرة مُتعِب جدًا والموضوع handmade و وممكن أغلط في أي حاجة ولو غلطت بافكّها وأرجع أركّبها تاني، فالموضوع يعني مُرهق لأقصى حاجة ممكن تتوقعيها، والشنطة آه تبان حاجة صغيّرة وبتخلص بسرعة، الشنطة ممكن تخشّ لها في كام يوم شغّالة فيها، لو فيها حاجة صعبة أقل حاجة في شغل شنطة 24 ساعة بدون نوم متواصل، يعني ده لو طبعًا ده بيبقى إرهاق جدًا، جدًا على ضهري وعلى دماغي ورقبتي، و وتركيزي و وخلاص نومي عايزة أنام، وفي نفس الوقت بابقى خلاص يعني أنا مثلًا بقى لي 24 ساعة ضَغَطت نفسي وشغّالة في شنطة، ومحتاجة إن أنا أ أنام مثلًا 5، 6 ساعات بعد ال24 ساعة دول بس، علشان أرجع أكمّل شغل في الorder اللي عليه الدور، <tsk> فالموضوع لأ مُرهق جدًا، يعني كُلّه بيبقى شايف إن أنتِ إيه يعني وده يا دوبك شُنَط وحاجة عادية وسهلة، ده مش عارفة إيه، لأ يا جماعة، يعني بابقى عايزه أقول لهم "لأ يا جماعة شغل الhandmade أصعب بكتير من أي حاجة المَكَن بيعملها، إحنا بنشتغل شغل مَكَن يعني الموضوع صعب فعلًا." بس اللي يقدَّر حاجة زي كده يعني، حتى ال الclients اللي بييجوا لي في ناس ساعات بتبقى مقدّرة وتمام وكده، وفي ناس بتبقى جايّة آآ، يعني ممكن يكون المناسبة بتاعتها لسّه قدامها شوية كويسين عليها، وهي بس ضغط كده وخلاص، فطبعًا إحنا لازم إن إحنا علشان الدنيا تمشي، وعلشان يبقى دايمًا شغل شغ موجود معايا وشغّال لازم أمشّي الدنيا، "وحاضر وتمام واللي تؤمري بيه حضرتِك." وأي كلام المهم إن الدنيا تمشي يعني. وفي ناس كمان يا عيني بتكون مثلًا ما تكونش مثلًا آآ، عاملة حسابها على حاجة معيّنة وفجأة اتفاجأت بإن هي محتاجة شنطة بشكل معيّن، فتكلمني مثلًا قبل الفرح بيومين مثلًا، فاللي هو يومين أنا أصلًا عاملة حسابي في اليومين دول أنا هاعمل شغل معيّن، ألاقي نفسي م مضطرة وغصب عنّي إن أنا إن أنا إيه أزنق نفسي علشان خاطر ما أحرجهاش، ممكن تقعد بقى أقول لها في الأول مثلًا "أنا مش فاضية." ومش عارفة إيه وكلام من ده، تقعد بقى "طَب معلش، طَب عشان خاطري." طَب كذا طَب بس مش عارفة إيه، فتصعب عليَّ بقى وإن هي جايّة وبتترجّاني وبتحاول، وده شغل ورزق برضه، وتصعب بقى عليَّ إن هي محتاجة حاجة معيّنة في مناسبة معيّنة وعايزة تكون شكلها كويس، فاحُطّ نفسي مكانها فالاقي نفسي بازنق نفسي عشان خاطر كذا، وآخد مثلًا من من نومي في اليوم ده واليوم اللي بعده علشان خاطر إن أنا أخلّص شنطة آه، ف فباضاعف المجهود، فبجد الموضوع إرهاق أوي عليَّ وعلى دماغي يعني.
آه. اهم. إمم. اهم. إمم. صحيح. آه. بالضبط. إمم. إمم. حلو. طبعًا. صحيح. آه، اهم. إمم. وجهدِك طبعًا. فهمت. والله هو أنا حاسّة جدًا بيكِ فعلًا والله، واضح قد إيه المعاناة بتاعتِك، وإن أنتِ كمان وصلتِ إن أنتِ تيجي على نفسِك علشان ترضي الناس وكده، فيعني دي أولًا مشاعر نبيلة منِّك جدًا أنتِ بتحبّي تساعدي الناس، وما بتحبيش تح تحرجي حد، فيعني دي حاجة كويسة منِّك، بس أنا عايزاكِ تهوّني على نفسِك وتفهمي حاجة واحدة، إن أنتِ دلوقتي آآ، محتاجة إن أنتِ تفصِلي. تفصِلي شوية، محتاجة إن أنتِ تقدّري نفسِك وتقولي: "لأ أنا م أنا نَفسي دي ليها عليَّ حق ومحتاجة إن أنا أرتاح." يعني أنتِ بس محتاجة شوية تنظيم، أنا محتاجة منِك إن أنتِ يعني حاولي كده إن أنتِ تيجي أول الأسبوع "يا جماعة أنا دلوقتي لازم يبقى عندي عدَد معيّن من الأوردرات ما ينفَعش أزوّد عن العدد ده." عشان أنتِ تقدَري تنسّقي، تعرَفي مثلًا أنا أنا عندي كذا، كام شنطة هاعملها، كل شنطة محتاجة منّي قد إيه شُغل، لازم تكتِبي ده وتقسّمي وأنتِ بتشتغلي، لازم تقسّمي اللي هو إيه، والله الشنطة دي هتحتاج منّي إيه، مثلًا آآ 18 ساعة مثلًا، فأنتِ تروحي جايّة تقسّمي ال18 ساعة دول على عدَد الأيام المُتاحين بد قُدّامِك، هل والله ينفَع تاخديها على يومين؟ حلو، فتبدئي بقى اللي هو إيه، ال18 ساعة ديّة تشتغلي ساعتين، تفصِلي حتى لو استراحات صغيّرة، بس تحاولي إن أنتِ تفصِلي شوية وال و و وترجَعي تشتغلي تاني، لازم تاخدي وقت إن أنتِ تقدَري تركّزي لأن أنتِ بتقولي من كُتر الضغط اللي عندِك أنتِ ممكن تبدئي شُغل على شنطة ومن كُتر ما أنتِ مش مركّزة أو مش مُدرِكة أنتِ بتعملي إيه فجأة تلاقي نفسِك بتعيدي الشُغل في قلْب الشنطة تاني وتفُكّي وتعملي، فطبعًا ده من عدم التركيز ومن الضغط اللي أنتِ فيه، فأنتِ لمّا تنظّمي وقتِك وتنظّمي عدَد الأوردرات وتنظّمي عدد ال الاستراحة بتاعتِك هتقدَري تركّزي كويس، تبقي فايقة، جسمِك تمام مرتاح، وتبدئي ت وتشوفي لو أنتِ مثلًا تعملي وقت كده للطوارئ، أنا مثلًا عندي الوقت الفلاني ممكن أنا أحتاج أنزِل فيه، يبقى أنتِ تفصِلي الوقت ده، تفصِلي تمامًا، لازم أنتِ تعملي ل لنفسِك جدول طول الوقت، ووقت لمّا يبقى في عندِك ضغط الشغل. هل في مشكلة إن أنتِ ممكن تجيبي حد يساعدِك لما يبقى عندِك ضغط شُغل أو حاجة تيجي لِك فجأة كده زي ما أنتِ قلتِ، واحدة جات لِك قبلها بيومين وأنتِ الوقت المتاح عندِك إن أنتِ تشتغلي على أوردرات معيّنة، متاح إن أنتِ تجيبي حد يشتغل معاكِ إن هو يساعدِك؟ يعني ليه ما فكّرتيش في حاجة زي دي؟
والله أنا فكّرت في حاجة زي دي بس هي الفكرة إن مش كلّه عنده الصَنعة، لأن ده يُعتبَر صَنعة، شُغل إيد آآ، إنه يقدَر يعمل كده، فأنا لسه و بادوّر يعني على على واحدة إن هي تكون كويسة وتقدَر تشتغل معايا, وتاخُد الأوردرات ونقسّم ما بيننا أو مثلًا نشوف زي ما نحسِبها ما بيننا يعني وكده، ف فبادوّر بس لسه ما لقيتش يعني، فمن هنا لحد ما ألاقي أنا باحاول أمشّي نَفسي، بس فعلًا الفكرة اللي أنتِ قُلتيها لي بتاعة إن أنا في أول الأسبوع يعني أفتَح طلَب أوردرات واللي ييجي لي أقفِل على كده وما أقبَلش غير كده وأسلّم على آخِر الأسبوع بجد فكرة ف فعلًا فكرة كويسة جدًا، جدًا، ما فكّرتش فيها خالص وفعلًا إن أنا أكتِب وأرتِّب الأفكار دي حاجة كويسة جدًا برضه ما فكّرتش فيها. بجد، بجد شكرًا ليكِ وشكرًا لوقتِك إن أنتِ سمعتيني فيه وشكرًا لنصايحِك الجميلة جدًا اللي فادِتني وهابدأ أعمل بيها إن شاء الله.
إن شاء الله، وأنا متأكّدة إن أنتِ هتقدَري تنجَحي بإذن الله وفي أي وقت أنا موجودة عشانِك.